ค่ะ ได้
แต่ว่าเวลาพูดเนี่ยออกเป็นทีเล่นทีจริงนะ อย่าขึงขังเกินไป อย่างเงี้ยค่ะ ไม่งั้นเขาจะมองว่า โอ้โฮ คุณดูจริงจังจังเลย อย่างเงี้ย แต่ว่าอย่างน้อย ๆ นะ คุณก็ได้บอกความในใจของคุณน่ะให้เขาได้รับรู้ว่า คุณน่ะเป็นคนแบบนี้ แต่ว่าเราก็อยาก ให้พวกเขาอะ เข้าใจเรานิดหนึ่ง อย่างเงี้ยอะค่ะว่า เนี่ยสิ่งที่เขาทำกับเราอะ มัน มันเป็นความรู้สึกที่มันฝังใจเรามากเลย อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อือ ค่ะ ได้
แล้วมันทำให้เราไม่อยากมางานในปีนี้อีก เพราะฉะนั้นเลยอยากบอกให้เขารู้ <chuckles> สักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะว่า เออ อย่าทำกับฉันแบบนี้เลย อะไรอย่างเงี้ย <laughs>
อือฮึ ดีเหมือนกันนะคะ
อย่างเงี้ย คุณ คุณลองดูสิ เผื่อว่าพวกเขาจะได้เข้าใจคุณด้วย
ได้ ค่ะ ได้ค่ะ ก็น่าสนใจ
หรือถ้าเขาลุกไปเนี่ย เขาอาจจะดึงมือคุณไปด้วยแหละ คุณก็จะได้เพื่อนใหม่อีก
อะฮะ โอเคค่ะ ได้ค่ะ ก็ ก็น่าสนใจดีนะคะที่ทางคุณแนะนำมาน่ะค่ะ คืออาจจะเป็นเราเองที่อาจจะ เนาะ คิดไปเองคนเดียว เพื่อนอาจจะยังไม่ทันคิดอะไรเลย ได้เนาะ แล้วเราอาจจะ อืม น้อยใจแหละ มันก็มีอารมณ์น้อยใจแหละเนาะเหมือนทิ้งเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เหมือนเป็น กันนั่นแหละค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปคุยกับเขาอะค่ะ เราจะคุยกับเขายังไงดีล่ะคะ? พอมีตัวอย่างบ้างไหมอะคะ? เผื่อว่า เออ เราเองก็พูดไม่เก่งด้วยอะ ไม่รู้จะคุยกับเขายังไง ปกติก็จะบอกกันตรง ๆ ไปเลยว่าไม่โอเค อะไรอย่างงี้ เดี๋ยวเขาจะแบบ อะไรด้วย
ใช่ไหมคะ? อา ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ นั่นน่ะสิคะ ใช่ อือ ๆ <laughs> ใช่ค่ะ ใช่ อืม ๆ ค่ะ อ๋อ โอเค <laughs> อา พูดตรง ๆ <chuckles> อา <laughs> ใช่ ก็ ก็คือก่อนคุณเดิน ก่อนคุณที่ เอ๊ะ! แต่ว่างานเลี้ยงมันต้อง มันบอกล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะ? คุณทราบล่วงหน้าว่าเราจะต้องไปช่วงไหน ๆ อย่างงี้ใช่ไหมคะ? คุณก็กะเวลานิดหนึ่ง ก่อนที่เราจะไปงานเนี่ยสักประมาณอาทิตย์ก็ได้เนาะ ก่อนสักอาทิตย์หนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะ คุณก็ลองคุยกับเพื่อนดูก่อนว่า "เนี่ย จริง ๆ เราอยากไปงานนะ แต่ว่าเราอะไม่ชอบอยู่เรื่องหนึ่งที่พวกเธอทำกับเรา" อย่างเงี้ยค่ะ "ทีเนี้ยเราอยาก แต่เรากังวลไว้ เรากังวลกับเรื่องเนี้ยมากเลย มันทำให้เรารู้สึกว่า เราไม่อยากไปงานน่ะ แต่ในเมื่อพวกเธอเชิญ มาชวนเราไปเนี่ย เราก็อยากไปนะ แต่อย่าทำกับเราแบบนี้ได้ไหม?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำนองเนี้ย
ค่ะ ใช่ค่ะ อืม